ああ、そうですね。あの、ま、昔はね、ま、自由がま、そんなに、その、自由じゃなかったから、ま、図書館の、ま、中で読んでると、当然周りのね、ガヤガヤしてるし、ま、ある程度人もいますよね。ま、でも、今はやっぱりもう読む時ななったらもう自分の部屋なので、もうほんとに、誰に邪魔されることも無く、もう、ね、ひたすら読み続けるのが、やっぱそれが理想の環境ですね。はい。
うん。 はい。 うんうん。 そうですね。 はい、そうなんですね。やっぱりこう自分で整えた、あの、ご自身の環境ってゆうのがベストなんですね。
<chuckles> うん。 うんうん。 うむ。 そうですね。うんうん。
うん。なんか、あの、その、没頭後の、なんかこう気持ちとか、その、体験とかが、仕事とかやっぱり日常に影響とかってしてきたりしますか？
はい。 うん。 はい。 はい。 ん。 ああ、そうですね、まあ、結構これは、あの、ま、いい面も悪い面もあると思うんですけど、あの、いい面っていうのは、こう、そう、きむ没頭することで、こう、生活の中に切り替えが生まれるので、こう、あの、ま、仕事ん時は仕事に集中し、ま、あの、小説ん時は小説に集中しってのが、ま、出来るんですけど。はい、ま、逆に悪い面で言うと、小説に没頭しすぎて、小説のことが、か頭から離れないってなると、仕事の時もそれを、ぼーっと思い出すみたいな、もう、ことになるので、まあ、集中の面では、あの、ま、悪いところもあるっていう感じで、はい。<chuckles>
はい。 うん。 ああ、はんはん。 なるほど。はい。 うんうん。 あ。 そうなんすね。 うんうん。 なるほど。じゃあこう、オンオフの切り替えができる時はすごく、まあ、いいけど、でも、あまりにもちょっとこ、あ、入りすぎると、結構こう余韻に浸ってしまうってゆうところもあったりするんですね。
はい。うん。うん。 うん。 はい。 うんうん、ん。 うん。そうですね、はい。
いや、なんか今日はほんとに、没頭に関する貴重なお話を、そして面白いお話をありがとうございました。
はい。<chuckles> はい、ん。はい。<chuckles> こちらこそありがとうございました。
はい、失礼します。